Assolutamente no e diciamo che alcuni, ehm, ma anche alcune po uhm, alcuni ambienti di lavoro non sono ehm, diciamo esatto altrettanto comprensivi quindi capita che, ehm, che le persone vengano anche riprese, richie ricevano lettere di richiamo. Ehm, il proble e magari la la soluzione per i datori, che ho sentito anche alcune volte, è: "eh vabbè parti prima". Ehm, certo, <chuckles> sicu è sicuramente è un è sicuramente potrebbe essere una soluzione, certamente, nessuno lo mette in dubbio. Il problema è che una persona non è che può calcolare il ritardo massimo tutti i giorni quindi di 2 ore magari. Quindi non è che uno può partire alle 4 di notte per arrivare alle 8 di mattina in ufficio, nel senso.
Mh-mh. Altrettanto comprensivi dici. Mh-mh. Mh-mh. <chuckles> Sì certo, a alle 3 di notte. Mh-mh. Ma certo. Assolutamente. Mh-mh. E soprattutto non tutti hanno la possibilità di dire: "Magari vado in macchina, con un mezzo proprio", quindi assolutamente sono cause, ehm, e esterne e non mh-mh.
No, certo. Anche perché io penso dove dove lavoro io, uhm, che è in centro a Milano, infatti io vado con la metro, ehm, sarebbe impossibile arrivare in macchina. Ehm, 1 per il traffico, 2 per, ehm, l la benzina da spendere tutti i giorni, quindi, ehm, magari per fare 50 minuti, s 1 ora, 1 ora e 10 di macchina, solo andata magari o solo ritorno eh esatto e arrivo alla nota dolente ehm del parcheggio quindi, ehm, d nei parcheggi in centro a Milano, si, oltre che esserci l'area a tr la zona traffico limitato, quindi, ehm, sarebbero per le macchine che possono entrare che quindi rispettano certi canoni, ehm, 7 euro di ingresso giornaliero nel per entrare nel centro di Milano, più il parcheggio.
Certo. Mh-mh. Sì e anche il parcheggio magari. Mh-mh. Mh-mh. Mh-mh. Mh, quindi assolutamente lo stipendio resterebbe lì.
Che, se si ha la for no no e sì infatti, cioè, si andrebbe a lavorare per la gloria o per tenersi occupati praticamente perché diciamo che esatto, sarebbe uno stage no retribuito praticamente andare in macchina perché ehm appunto il parcheggio, sempre per l'esempio di Milano, ehm, in centro arriva a costare anche 5 euro all'ora. Ehm, quindi se si fa un conto 5 per 8 sono 40, ehm, più i 7 euro di di zona a traffico limitato che sono altri 7 euro, ehm, più i soldi della benzina e il tempo impiegato per magari cercare parcheggio o quant'altro. Quindi diciamo che
<chuckles> Per fare esperienza. <chuckles> <chuckles> Mh-mh. Mh-mh. Insostenibile. <chuckles> Mh-mh. Mh-mh. Quindi assolutamente improponibile.
No, no, quindi diciamo che i mezzi creano, ehm, che siano scioperi o maltempo o guasti, ehm, creano diversi disagi a ai lavoratori, agli studenti o persone semplicemente che si devono spostare con i mezzi, perché effettivamente, uhm, portano dei dei gravi disagi e delle conseguenze.